अ, लोग अ, लिखते तो है म मैंने मैंने उ उस टाइम ट्राई नहीं किया कि अपनी टू-डू लिस्ट अ, तैयार करके रखूंँ ऐसा मैंने कुछ किया तो नहीं। पर हाँ, मैंने मन में सोच के रखा था कि मुझे करना है। हाँ, पर हाँ जब अ, मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स क करना शुरू किया तो मैंने अपनी एक अ, रूटीन म अ, सेट करके रखी थी और मुझे इस टाइम, इस टाइम, इस टाइम, ये करनी है। मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, फिर इतने बजे से मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, इसके बाद मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, इसके बाद मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये मेरा एक सेट था। एक मैंने य क्या नाम है स्टिकिंग नोट्स पे लिख के मैंने चिपका दिया था अपने वॉल पे। तो वो चिपका हुआ था दीवार पे तो मैं उसे कभी-कभी देख के थोड़ा-सा अपने को कहीं न कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करता था, मैं। जी।
जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, समझ गया। तो आपके अंदर क्या बदलाव आया उस क आदत को छोड़ने के बाद?
जी। मुझे लगता है बहुत। एक कहीं न कहीं आपके अंदर एक जीवन में एक सकारात्मक आ जाती है जीवन में। आपको एक अ, उम्मीद दिखती है। और आप अ, जीवन में कहीं न कहीं एक अपने आप को बहुत मनोबल महसूस करते हो कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। और एक अच्छी बात मैंने जितनी बड़े-बड़े सफल लोगों को कहानियाँ पढ़ी है, उनके जीवन में एक चीज़ बहुत कॉमन रहा है जहाँ तक मेरा, मेरा अनुभव रहा है, वो अनुशासन रहा है, ठीक है। तो मैंने भी यही जाना कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे काम को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, वो आपको बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तब जाके आप कहीं नहीं कि अ, सफल हो पाते हो। वो मेरे अंदर बदलाव आई है और मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दिखता भी है। अपने मेरे जब अ, रिज़ल्ट आते हैं, या मार्क्स आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो वो मेहनत मुझे दिख रही है। जी।
हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये तो सही कहा। बिल्कुल। हाँ, जी, जी, जी, जी, मैं समझ गया। तो आपने अपने डिसिप्लिन को कैसे मजबूत रखा है ऐसी परिस्थिति में?
हाँ। उस उसको तो मैंने थोड़ा-सा अध्यात्म की और अपने आप को ले गया। वो ऐसे हो नहीं पाया था क्योंकि मन मन थोड़ा-सा चंचल होता है। मन इधर-उधर भागता है, सबका भागता है, आपका भी भागता होगा, मेरा भी भागता होगा तो बहुत इधर-उधर भागता है, भटकता है। तो मैंने थोड़ा-सा अध्यात्म का सहारा लिया, थोड़ा-सा अ, अपने अंदर भजन, थोड़ा-सा मंत्र, अ, थोड़ा-सा पढ़ने लगा था, जो, जो मेरे गुरुजी ने बताया था। थोड़ा-सा उसका राह रास्ता लिया, थोड़ा-सा सुबह जल्दी उठ के सूर्य को जल चढ़ाना शुरू किया, तो वो एक अच्छा माध्यम था मेरे जीवन में अनुशासन लाने का। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई है, मैं शुरू में उतना अ, कंटिन्यू कर नहीं कर पाता था। पर धीरे, धीरे, धीरे 2-3 महीने, 4 महीने बाद धीरे-धीरे तो वो अपने आप आदत बन जाती है पता है। कुछ चीज़ें कभी-कभी आदत बन जाती है। अगर आप अच्छी चीज़ें भी अपना रहे हो ना तो उसको आप रोज़ कर रहे हो ना तो वो आपके जीवन क में आदत बन जाती है। फिर आप उसे छोड़ नहीं पाते। और वो अच्छी आदत आपको कई बार सफल भी बना देती है। जी।
अच्छा, हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये तो सही कहा, हाँ। हाँ। हाँ।